Eee, ses de çünkü, yani, sesler benim için çok önemli. Eee, ııı, s s hani bu algıda seçicilik gibi bir şey. Eee, ben müzik dinlerken de, eee, konuşmayı ya da sözleri dinlemem, s müziği dinlerim. Ses benim için önemli yani. Eee, o duygu da, ııı, önemli tabii. İkisini birden algılayınca, aaa, benim için tamam oluyor. Demek ki ikisi birden diye düşünüyorum ama tabii bu da çok eski olduğu için yıllar geçtiği için hani çok da doğru bir cevap veriyor muyum emin değilim sana.
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Evet. <chuckles> Evet, gerçekten.
O y o yüzden hani çok ısrarla da söylemeyeyim ama, ııı, sanki ikisi. Ama mesela kurabiye canavarını hatırlıyorum, ııı, onun sesini, eee, eee, o o o hoşuma gidiyordu mesela, çok seviyordum, ııı, onun seslendirilişini. Eee, hı hı.
Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Peki, eee, Türkiye'de de dublaj yaptım dediğin için soruyorum. Şu an, eee, hani, son zamanlarda bu dublaj kültürünü hiç, eee, duydun mu, takip ediyor musun? Nasıl geçmişten bugüne nasıl değişti bu? Nasıl değişmiş? Nasıl buluyorsun?
İ Maalesef bu konuda bir bilgim yok. Iıı, dediğim gibi biz böyle, eee, çok, ooo, teknik imkânlarımız da, ııı, çok ilkeldi tabii. O zamanlar elimizde fazla imkân yoktu. Gerçi TRT'nin stüdyolarındaydık Evet, yani, eee, daha, aaa, ben, işte, eee, üniversitedeyken, eee, bu bunları, ııı, yapıyordum. Eee, daha sonra bir daha hiç bu konuyla ilgilenmedim. O yüzden gelişimi takip edemedim ama eminim artık çok çok daha, eee, kolaydır ve imkânlar çok daha gelişmiştir ve, eee, ses sesini çok iyi kullanan bir sürü, üüü, sanatçımız da var yani. Eee, o yüzden <chuckles> bence eskisinden çok daha iyi her şey.
Hı hı. Evet, o da çok değişti, değil mi? Hı hı. Hı hı. Hı hı. Evet. <chuckles> Evet, gerçekten öyle. Çok keyifli bir sohbetti. Çok teşekkür ederim.
Benim için de öyleydi, ben de teşekkür ederim.